Ganz genau das. Es sind also, es wir können's noch schlimmer machen. Ähm, stell dir stell dir 'n Tag <laughs> Ich habe das geliebt. Ich, <laughs> äh
Mhm. <chuckles> Oh je, das geht noch schlimmer. <chuckles> <chuckles> Also ironisch oder wirklich? <chuckles>
Ne, das hab ich gemocht, dass ich da nicht denken musste. Ähm
Okay. Aha, das hat so 'n paar Sachen vereinfacht, ja.
Äh, so, genau. Also, es sind 40 C draußen, alle laufen in der Uniform rum und jetzt stellt man sich die Frage: „Krempelst du die Ärmel hoch, ja oder nein?“ Nein, solange es dein Vorgesetzter nicht macht, darfst du's auch nicht.
<chuckles> Ja. Darf man nicht, okay. oh je. <chuckles>
So. Und dann kommst du nach 12 Jahren ins Zivilleben und stehst jeden Tag vor deinem Kleiderschrank und denkst: „Oh Gott, was ziehe ich denn heute an?“
Mhm. Ja. <laughs> Und mhm. Hast du dir dann mal überlegt, auch vielleicht so wie Einstein dann fünfmal den gleichen Anzug und das gleiche Hemd und so in den Kleiderschrank zu hängen?
J ja. <laughs> Habe ich bis heute. Macht das Leben einfacher? <laughs> Oh Gott, ich bin so einfach gestrickt. Ähm <laughs> oh, jetzt weiß ich, was meine Frau immer meint.
Okay. <chuckles> Ja. <laughs> <laughs> Ja, ne, kann ich mir vorstellen, das bringt ja dann wirklich ja, das vereinfacht einige Sachen, ne? Ja. Mhm.
Ja, al also meine Frau sagt immer zu mir: „Schwarz ist keine Farbe. Warum hast du nur schwarze Klamotten?“ Und ich denke: „Ja es ist macht's doch einfach.“ Also wa <laughs>
Mhm. <laughs> <laughs> Und meinst du das war das auch schon vor deiner Militärlaufbahn so, dass du dir gedacht hast: „Oh, mit dem Klamotten aussuchen, na, da hast du eigentlich gar kein gar nicht so Lust zu“, oder ist das jetzt wirklich geprägt dadurch?
Eb nein, nein. Ich nein das definitiv dadurch geprägt. Weil schau mal, ich bin wirklich noch minderjährig quasi da hingegangen, ähm, aus aus einer Teenagerlaune heraus. Und d das hat mich ja das hat mich geprägt. Ich wurde ja dort erwachsen, ne? Und das habe ich halt wirklich auch im spä im späteren Leben danach habe ich's halt wirklich überall gemerkt, ne? Weil wenn wenn's darum geht, wie motivierst du dich, wenn dich niemand kontrolliert, das musste ich komplett neu lernen. Ähm, so 'n p für mich auch so so einschneidend war also, beim Militär hast du jeden Tag befohlenerweise Sport gemacht. Das gehört dazu.
Mhm. Mhm. Ja. Ja. Ja, ja. Mhm. Mhm. Mhm.
Und zusätzlich hat man dann in der Freizeit auch noch Sport gemacht, weil weil eh langweilig da. Äh, in der Kaserne rumzocken macht man nicht, ne? Also, was willst du da machen? M
Okay. <laughs> Ja. Okay, außerhalb der Kaserne dann oder in der Kaserne noch? Ins Fitness außerhalb. Mhm.
Au außerhalb, ne? Also, wir haben uns um Fitnessstudios gesucht, genau. Andere haben gesoffen, wir haben Sport gemacht.
Ja, ja, ja schön.
Und dann nach dem Ausscheiden, als da dieser Befehl nicht mehr da war, habe ich gedacht: „Ah, jetzt bist du frei, jetzt musst du das nicht mehr jeden Tag machen.“ Und es wurde also, ich habe das quasi fast genullt, ne? Also, aus dieser vermeintlichen Freiheit wurde null und das hat ja.
Mhm. Ah, okay. Ja. Interessant. Also, das ist nicht so schon in Fleisch und Blut so übergegangen, dass du gleich automatisch mit dem Sport weitergemacht hast, sondern